Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, donc ça, c'est a heu, c'est quand même assez positif, le f f enfin, parce que je trouve que sinon ça devient, heu, ouais, consommer beaucoup de temps. Après l'aspect négatif, c'est que du coup je trouve que le côté, heu, justement c comprendre comment ça fonctionne et tout, c'est assez intéressant et moi je suis, aussi je pense plutôt cartésien, enfin je sais pas, rassuré par les trucs logiques, heu, rationnels de base et du coup découvrir tout cet environnement de je sais pas créer un peu une connexion émotionnelle, heu, de l'attention, heu, u une relation, heu, enfin j'ai des traits j'ai pas de problème avec avoir des relations avec, heu, mes amis et ma famille, et cetera, ça se passe très bien, mais justement, ce côté de sur l'instant, créer de l'intérêt, heu, créer de l'adhésion, fédérer et tout, c'est quelque chose qui est intéressant. Après la création de contenu en elle-même, ça demande enfin et l'entretien d'une communauté, ça demande beaucoup de temps et heu et ça c'est la partie qui me fait moins, heu, rêver ouais, ouais il faut faire d comme du
Ouais. Oui, OK. Ouais. Ben ouais. <chuckles> En fait, il faut être régulier sur les plateformes.
du montage pour interagir avec d'autres créateurs, heu, pour exister dans l'écosystème. Faut, je pense, proposer des collabs, enfin ce qu'on a fait aussi et
C'est ça, exactement. Essayer de prendre de la place et cetera, donc ouais en vrai ça ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement en fait, et souvent, heu, tu as pas enfin, on va dire que tu as pas la chance d'avoir l'a l'algorithme qui joue en ta faveur.
Ouais c'est c'est ça et bah ça pour le coup on on a eu une approche ultra, heu, efficace. Enfin, un mix de, heu heu, dès dès le début je me suis dit: «Vas-y, heu, je mets ma tête, j'implique ma personne parce que je pense qu'on va gagner du temps en faisant ça».
Donc c'est vrai que c'est décourageant. C'est vrai? Ouais.
Hem, donc un mix de ça et du coup quand tu fais ça, je pense que, bah, de de fait tu es quand même un peu plus authentique que si tu si tu le fais pas, parce qu'il y a ta il y a ta personne donc c'est obligé et à la fois on a j'ai beaucoup travaillé dès le début pour, heu, justement être repéré par l'algorithme. Heu, donc en gros c'est ce qui est ch il y a 2 trucs qui sont centraux, il y a, mmh, combien de temps en moyenne, les gens regardent ta vidéo et quel pourcentage ils regardent, de ta vidéo et l'autre truc c'est l'engagement, comment les gens, heu, commentent, enregistrent, partagent. Les 2 en fait, ils sont très liés, parce que plus il y a d'engagement, plus les gens, ils vont regarder. Déjà, juste pour le temps de lire les commentaires, mais aussi parce que je pense que tu as un réflexe de tu regardes pas pareil une vidéo qui a 3000 likes et une vidéo, heu, qui en a 22.
Il y a des contenus où il y a pas un visuel, heu Ouais c'est sûr. OK. Sûr, effectivement ouais.
Donc heu, donc ça c'est des trucs par lesquels j'ai été assez obsédé, heu, dès le début. De vraiment sur TikTok, tu peux voir où les gens quel pourcentage des gens décrochent, à quel moment de la vidéo.
OK. Ouais, tu as des statistiques en fait qui existent.

Pour l'instant, on est, hem, on a 6 4000 sur Insta, d un peu plus de 2000 sur TikTok je crois, et un peu plus de 1000, heu, sur YouTube. Donc c'est
OK, trop bien. Ça fait combien de temps que vous avez, heu, commencé?
Ca fait, heu, 1 an et 1/2 mais après on a arrêté. Ouais, on c'est pas mal, mais je pense que c'est arrivé dans les 6 premiers mois parce qu'après on a on a pas mal, heu, calmé le jeu et heu
OK, bah on va essayer de gérer. OK, mais l'application elle est toujours en cours de développement ou alors elle est sortie, heu, comment comment ça se passe?
L'application elle est sortie, il y a 2000 utilisateurs mensuels, donc chaque mois il y a 2000 personnes qui vont dessus. Donc c'est un un une phase, heu, comment on peut dire, de MVP avancée quoi. Genre elle est sur l'App Store, Play Store, il y a des gens dessus. Elle est pas encore assez monétisée. Elle est pas encore assez utilisée, enfin, pour que ce soit un vrai produit, heu, bah, qui devient un succès et heu et en gros, on est plutôt dans une approche où on où on veut valider des étapes plutôt qu'à tout pousser en même temps et du coup typiquement sur la communauté, bah, j'y ai mis enfin en gros par ailleurs je on a été lever des fonds, heu, je fais le de l'application. Heu, je parle du coup avec des bref. Je me suis dit en fait pour faire efficace, je vais me mettre une contrainte de nombre de vidéos à sortir. Donc je me suis dit, heu: «J'en sors 3 par semaine quoi qu'il arrive, en y passant 6 heures max par semaine». Heu, pour du coup, heu, tout faire, entretenir la communauté, répondre aux com aux commentaires, et cetera. J'ai fait ça du coup de manière rigoureuse pendant 6 mois, et heu, je pense que c'est comme ça qu'on a eu les ces premiers résultats là et là, maintenant, c'est beaucoup moins heu, l'objectif, c'est de me dire: «OK, je sais le fai enfin j'ai compris à peu près les ressorts». Hem, et là du coup on a un sta heu, une stagiaire qui nous rejoint pour un peu prendre le relais, et faire en sorte, bah, que je puisse transmettre en gros la vibe, plus que j'ai appris, plus, heu, comment on veut, heu, genre, heu, faire continuer cette communauté. Mais j'ai un peu un gros déficit de de temps et de passion je pense pour, heu, le montage, le fait de me filmer et tout quoi.
OK ouais. Oui OK. Ouais. OK. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ouais OK. Mais c'est sûr. Mais forcément, en vrai c'est normal, ça se comprend le fait que de toute façon tu as tu as quand même pris, heu, 6 mois à le faire bien et cetera, heu, en vrai on va pas se mentir 2000 et 4000 abonnés c'est bien, et c'est beaucoup. Mais je pense que c'est pas le résultat à auquel tu attendais en ayant investi, heu, 6 mois de temps. Heu, donc c'est vrai que ça peut se comprendre que
Après si, enfin, pour le coup c'est, heu, 6 heures par semaine pendant 6 mois. Donc c'est à la fois beaucoup, et à la fois c'est un cinquième de ce qui est un travail normal quoi, donc, heu, ouais, c'est plus, heu, ouais, savoir jusqu'où on l'emmène quoi en gros.
Bah, ouais ça fait

Pareil, pas avec la volonté de forcer un truc, bah, lui, pour le coup, il a une énorme communauté enfin, je sais c'est des centaines de milliers de personnes, je pense.
Bah, du coup, oui. C'est vrai, mais tu sentais que ça allait pas le faire du coup avec lui?
Heu, non, trop pas, heu, juste, on a discuté mais on voulait pas forcer le le truc et je pense que vaut mieux, heu, se faire connaître dans une communauté, heu, être sympa à chaque fois, enfin, pas pour se forcer à être sympa mais juste pour être quitté et que ça débouque sur des trucs qui se font et qui se font bien que que d'aller forcer et objectivement, je pense qu'il y a un mix de on a une trop petite communauté, on a on a quoi, sept se sept mille personnes, heu, petite communauté, heu et on se connaît pas hyper bien, par ailleurs. Donc je vais pas, heu, on s'est parlé 1 fois et c'était cool, mais je vais pas aller forcer, enfin, juste on a parlé d'escalade et on a grimpé un petit un petit peu ensemble, mais je vais pas aller gratter, heu, une story, heu, un réel, je sais pas, déjà, je pense que ce serait mal venu et heu, et j'ai pas envie que ce soit forcé, quoi
Et il a pas proposé, genre? Oui bah, reste j'ai dit ça tout à l'heure, hein. Ouais. Ouais, c'est sur éjection. Ouais, ça, tu as raison.
mais ça, c'est, pour le coup, c'est très dur à trouver ce truc, ce cet équilibre entre, je force un peu pour, heu, bah, pour passer des caps, ouais
Ah pour faire germer l'idée, heu, dans sa tête, ça voilà. En fait, c'est pour réussir à ge à faire germer cette idée-là, et au moins, ça va peut-être, heu, amener la personne à réfléchir à se dire: «Ah bah et pourquoi pas, en fait?» Mais c'est sûr que si tu le forces après, bah, elles vont sentir en mode, ouais, bah, en fait, c'est intéressé, tu vois? Donc c'est vrai que c'est assez compli de gérer un bon équilibre entre les 2. C'est vrai, tu as raison.
et en même temps je Mmh. Ouais. Et après je pense que tu as beaucoup de si si tu es purement intéressé par le résultat, je pense qu'une vidéo gênante avec un créateur plus gros